Et fascinant en même temps. Je en fait <clears throat> par exemple il y a une photo de de mon de mon arrière-grand-père, et de mon arrière-grand-mère. Si c'est pas mon arrière arrière, je suis juste en train de réfléchir, mais je pense pas. Je pense c'est ouais, c'est le le le grand-père de et de grand et la grand-mère de m de mon père, donc c'est mes ouais, arrières grands-parents, et il faut savoir que
Mmh mh. C'est ça ouais, arrière grand-parent, ouais.
mon père il est o il est b il est breton. Enfin moi je suis breton aussi, enfin on est bretons. Il est né à à Brest, donc heu heu, à Brest et puis il a un un vrai un breton Finistère nord quoi et où là bas, heu, ça ça parle ça parle encore breton, heu, pour, heu, un petit peu. C'est c'est bah, c'est là-bas que vraiment est restée le plus, heu, la culture bretonne bretonnante. C'est vraiment le Finistère nord. Après moi j'ai grandi au Finistère sud parce qu'après i mon père il a été muté à Quimper donc heu, on a on <clears throat>
Mmh mh. OK. Donc un vrai breton, déjà, quoi. <laughs> Évidemment. Mmh mh. Mmh mh. Mais alors, est-ce que est-ce que est-ce que Nantes, c'est la Bretagne, finalement?
É évidemment! Surtout que j'y suis né à Nantes! J'y s et qu'il y a le château d'Anne-de-Bretagne, le château de duc des ducs de Bretagne donc heu, pour moi, c'est évident que c'est breton, enfin.
<laughs> Dé évidemment, d'Anne de Bretagne, château des ducs. Bien sûr, bien sûr.
C'est c'est une hérésie, heu, de d' <chuckles> enfin c'est une hérésie d'avoir séparé le la Loire-Atlantique de la Bretagne en fait, mais enfin bon bref, heu
<laughs> Excuse-moi, heu, terrible. Mais oui.
revenons à nos moutons, donc heu, il y a eu cette photo, il y a mon mon arrière grand père et mon arrière grand mère qui sont habillés en tenue heu, traditionnelle bretonne, de les de de qui pour eux pour eux, c'était pas traditionnel, c'était leurs vêtements de tous les jours, donc j'ai en en bigoudène
Oui, oui, c'est, en Bigoudine. Bigoudène, excuse-moi excuse-moi.
et Les bigoudènes, attention, les bigoudènes, elles sont pas de Brest. Les bigoudènes, elles sont du pays Bigoudin.